Ahora bien, me gustaría que me platicaras cómo, pues, era la dinámica familiar en tu infancia, qué qué hacían, no sé, en desde el momento que se levantaban hasta el momento de la cena, ¿no? ¿Cuáles eran como estos, eh, pues sí, como prácticas usuales que tenían en familia?
Fíjate que recuerdo mi infancia como una típica, eh, familia de, mm, de la clase media baja, ¿sabes? De la clase trabajadora de los noventas. <chuckles> Y fíjate que yo crecí en una en una familia de monoparental, ¿no?, mi mamá era la encargada de de la casa, se encargaba de mi hermano, se encargaba de mí, y bien chistoso, ella estaba separada de mi papá, eh, ellos cuentan que se separaron cuando yo era bebé por una infidelidad de él. <laughs> Sí, estuvo estuvo duro porque la verdad es que como paréntesis y ponerle un poco de picor, mi mamá <laughs> mi mamá los encontró en el carro que ella había comprado. Y ella me traía en brazos y que baja a la señora esta de los cabellos y le metió sus cachetadas y y mi papá, eh, pues en vez de la cara de vergüenza, ¿no?, subió a la mujer otra vez y se escaparon y mi mi mamá quería chocarlos y total una locura. Eso es lo que me cuentan. <chuckles>
Okey. Okey. <chuckles> Ajá. Okey. <inhales> Oh chisme. Ajá. <chuckles> Oh, por Dios. <chuckles> <gasps> Oh. ¿Cómo crees? <gasps> Si, ¿no? Tode tuv desde entonces viviendo toda la escena, ¿no? <chuckles>
Sí, entonces ellos traían un tema de de odio, ¿sabes? O sea, se veían y se gritaban cosas en la calle bien feas, bien fuertes, entonces, pero, mm, a pesar de todo esto, eh, hay niños que crecen como con estos traumas de: "Ay no, mis papás pelean", yo nunca, eh, al contrario, yo decía, ay qué bueno que no viven juntos porque mi papá me cae gordo. <laughs>
Sí, claro. Ujú. <chuckles> Bueno, eras honesta claro. <chuckles>
Sí. Eh, pero la verdad es que mi infancia fue muy buena dentro de lo que cabe, porque no teníamos lujos.
Ujú.
Pero tampoco nunca, mm, recuerdo que nos hubiera faltado algo.
Okey, y por ejemplo, decías que tu mamá era de la que de cierta forma se hizo responsable, ¿no? Y, pues, en este caso, ella era quien ponía las normas y las reglas dentro de de tu casa, ¿cómo fue cómo esta dinámica en particular? ¿Fue amorosa? ¿Sentiste que a lo mejor, eh, tu mamá estaba un poco distante? Porque, pues, justo tenía a lo mejor que trabajar y no estaba tan cercana, ¿cómo sentías esta dinámica?
Ujú. Ujú. Mi mamá es el concepto de la mamá mexicana. O sea, la mamá que te mira con con esos ojos que te van a echar láser y ya sabes que algo hiciste, ¿no? <chuckles> Algo hiciste mal, o estás hablando de más, o la típica mamá que sacaba la chancla y vas a ver, te voy a dar, y nunca te daba, ¿no?, porque tenía mal tino. <laughs> Entonces mi mamá fue esa. Pero, eh, ahora que soy adulta y después de de terapia, eh, yo comprendí que mi mami tenía varias deficiencias, eh, tratando de cubrir sus propias deficiencias, ¿no? Por ejemplo, eh, mi mamá, eh, fue una niña que su mami la abandonó, eh, se fue, se fue con un un hombre, yo creo, o algo así, y dejó a mi mamá sola. Y mi mamá tuvo que crecer, eh, sola dentro de lo que cabía. Me contaba que el abuelo, pues, se conseguía a sus novias y él se iba a trabajar a los pueblos, a los ranchos, y la dejaba con las madrastras, ¿no? Eh, entonces, mi mamá sufrió mucho el tema del abandono y la necesidad de tener una mamá, lo cual, lo proyectó en mí siendo la hija pequeña, ¿no? Era como el la sobreprotección, el quererte tener aquí. Eh, y yo siempre fui como sí, exacto. Yo siempre fui supercuriosa, entonces yo le decía: "Mami, en el colegio va a haber un campamento." No, ni Dios lo mande, me muero, ¿no? Y siempre era su frase: "Me muero". Si tú no estás aquí, me muero, si algo te pasa, me muero, si no llegas a dormir, me muero, o sea, siempre, eh, fue la condicionante de que si algo hacía yo, que ella no lo esperara, ella iba a morir, ¿no? Entonces
Okey. Te tienes que portar bien. <chuckles> <laughs> Ujú. Okey. Ya. Okey. Ujú. Guau. Ujú. Ya. De cuidarte de más, ¿no? Ujú. Que salieran mal. Oye, pero qué qué bonito, o sea, cómo lo hablas, ¿no? Que digo, yo sé que de niña tal vez fue muy complicado el recibir estos nos por respuesta cuando, pues, querías ir de campamento, cuando querías salir con tus amigos. Pero que hoy puedas darle como esta perspectiva diferente y que puedas entender el contexto, pues, de tu mamá, pues, sí es es algo muy bonito y que te aplaudo mucho, porque, pues, es un tema muy complicado y muy difícil, y que, pues, sí es como te digo, ¿no? De de niña seguramente no la pasaste tan bien y, a la mejor, hasta cierto resentimiento, ¿no?, podías tener por tu mamá mientras que ella estaba s tratando de hacer algo bueno, ¿no? Porque, pues, en su caso, en su contexto, ella no lo recibió y, para ella, era f fo fue muy importante, ¿no?, haber recibido como este cariño, esta este cuidado de alguien más, no lo tuvo y, pues, de cierta forma, lo traspasó a ti, quizás de la forma, eh, más extrema, ¿no? Porque, pues, a lo mejor se se fue hacia el otro lado y no fue tan bueno para ti. Tuvo que haber un equilibrio de decir: "Bueno, tal vez sí puedas ir al campamento, pero, pues, no, con estas bajo estas reglas", ¿no?, o con estas condiciones. Digo, eso ya es como un tema que se pudo haber hecho. Pero qué bonito cómo cómo lo expresas y que ahora lo entiendas, pues, de otra otra manera, ¿no? Decías que que, pues, tu mamá, pues, sí tenía como esta forma de expresar con la mirada de, oye, haz esto. ¿Tú sentiste que fue como muy ruda? O sea, ahorita ya si lo ves hacia atrás, ¿consideras que fue muy ruda como en ciertos regaños, en ciertas dinámicas de aprendizaje, a lo mejor cuando tienes que hacer la tarea que te gritara, o que no sé, te deje sentada o algo así?
Ujú. Sí. Claro. Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. <chuckles> Sí. Uh-uh. La verdad es que no, todo lo contrario. Eh, incluso eso es algo que, como mamá hoy, que soy, le critico a mi mamá, ¿no? Porque, híjole, mi mamá podía ser como muy sobre protectora en muchas cosas, pero en otras cosas era como muy holgada, ¿no? Y el tema de la escuela era una de ellas. Em, ella sí consideraba que la escuela era importante, pero no lo veía como la llave al éxito. No, ella era comerciante, y ella de de en el comercio le iba superbien. O sea, antes de la devaluación del 94, eh, que fue en México, fue fuertísima, eh, los compañeros de del del comercio que conocieron a mi mamá, ahora ya ella ya falleció, ¿no? Pero me cuentan que mi mamá sacaba fajos de billetes y contando uno tras otro. O sea, era una locura el dinero que manejaba mi mamá y que eso, por ejemplo, yo la admiro mucho, porque siendo mujer de provincia, en un mundo de hombres, porque ella entró al comercio. Em, o sea, se supo valer, ¿no? Y pero, eh, eso, el tema de la escuela, eh, fue muy c muy holgado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que en algún momento ella me hubiera dicho: "a ver, nada, nada de que me salgo a ganar dinero, o sea, te tú terminas tu escuela y cuando termines tu escuela te sales a ganar dinero en lo que quieras", ¿no? Em, porque uno de adolescente nos rendimos fácilmente, esa es la realidad. De adolescentes sentimos o que nos comemos el mundo o que el mundo nos aplasta. Y yo en un momento sentí que el mundo me aplastaba y dije: "Ya no quiero ir a la escuela", ¿por qué? Porque se me complicaba cálculo, ¿no?
Mm. <chuckles> Ah, bien. Okey. <chuckles> Claro. <chuckles> Como que sentías que eso ya era el fin del mundo para ti, ¿no? <chuckles>
<chuckles> Exacto. Y ella dijo: "Bueno", ¿no? O sea, como que se resistió como media hora y después dijo: "Bueno, pues, si eso quieres, a trabajar", ¿no?
Mm. Oye, y por ejemplo, en, eh, en estos, mm, como en estas dinámicas que que tenías, ¿d-decías que vivías con tu hermano también, perdón?
Sí, con mi hermano. Mi hermano es mayor.
¿Sí? Okey, okey. Cuando en esta dinámica que tenían, pues, ustedes, ¿cómo era como no sé, como un día que que llegaran y y platicaran, se sentaran a contarse de estos problemas, ¿no? como, pues, del tema económico o solamente, pues, se quedaban ahí como en el limbo, ¿no? o sea, pues, se entendían, se daban por hecho algunas pláticas, o ¿tenían como esta capacidad de poderse sentar y y compartir, pues, lo que esta estuvieran sintiendo en ese momento?
Es que mi hermano es mayor que yo 7 años entonces, eh, no sé yo tenía un año y él tenía 8 él tenía 16 y yo tenía este 7 creo, no o 9 ¿no? Mis matemáticas ve tenía n tenía 9 él tenía 18 entonces él imagínate de 18 ya era un adulto y yo de 9 pues cuarto de primaria ni al caso, ¿no? o sea, yo creo que empezamos a convivir como hermanos, hermanos, eh, en los veintes, ¿no? Que yo tenía tal vez 20, el 27, como que esa década de los 20 a los 30, como que, eh, podíamos encontrar afinidades. Pero de niños le tocó a mi hermano, yo creo que la otra cara de la moneda, eh, o tal vez no la otra cara, o sea, la vivimos, simplemente a él tocó otra perspectiva que fue el ser papá, ¿no? Porque al ver a mi mamá sola, mi mamá llegó un momento en el que se enfermó, eh, le dio diabetes, de la diabetes, eh, le vinieron varias complicaciones, tuvo un infarto, tuvo cáncer, o sea, tuvo varias cosas y a mi hermano le tocó hacerse cargo de mi mamá y de mí. Entonces, por ejemplo, él él era buenísimo en la escuela, todo lo contrario a mí, y él tuvo que salirse, pero por la necesidad, ¿no? Que hoy lo hablamos y le digo hermano, le digo, es que.
Ah, okey. 9. Ah. Por ahí. Sí. Ah, okey. Ah, okey. Oh. Uf, que fuerte. Oh. Pues sí. Ujú.
Cuando me dice que tiene ansiedad, ¿no? y le dije: "Hermano, lo que tú viviste no tenías por qué haberlo vivido", me dijo: "Es que si no lo hacía yo, ¿quién lo hacía?" Le dije: "O sea, estoy totalmente de acuerdo", eh, y no no lo critico de esa manera, sino que no se vale que un niño crie a otro niño, o que un niño tenga la responsabilidad de llevar una casa, ¿no? eh, digo, creo que eso fue algo que mi mami pudo hacer de mejor manera, y que, por ejemplo, hoy mi hija me dice: "Mamá, quiero un hermano", le dije: "Híjoles, ya lo dudo que venga un hermano porque tienes 8 años y si llega un hermano, vas a ser la mayor y no quiero que te conviertas en la mamá, ¿no? Y no quiero que te conviertas en la niñera porque no se vale. Un niño no debe de criar a otro niño porque causa esto", ¿no? a adultos ansiosos.
Ujú. Sí, claro. Ujú. Claro. Sí, claro, y creo que también lo entiendes desde la perspectiva que comentabas hace un momento de tu mami, ¿no? como el contexto del que ella venía y que quiso mejorarlo, y que también puede, pues, como afectar a las siguientes generaciones, ¿no? Y qué bueno que tengas como esta perspectiva de analizar los contextos y decir: "Yo no quiero como repetir patrones, ni quiero causar daño, ni nada", ¿no? Entonces, creo que también eso, pues, es bastante bueno que lo tengas presente. Y, ¿me podrías contar ahora como sobre, pues, no sé, alguna tradición que que tuvieran, si tenían como algún día de alguna comida favorita, o algo más, pues como más eh, personal o más de su familia que que llegaran a hacer ustedes?
Ujú. Correcto. Sí, fíjate que éramos bien raros, <laughs> creo que hasta la fecha somos bien raros, porque no somos como de fiestas. A mí siempre me hubiera gustado estar en familias grandes, de festividades, así de esas que se a de echan la la casa por la ventana, pero, eh, pues, no, no se me hizo, siempre fuimos una familia nuclear muy pequeña, mi mamá, mi hermano, y yo, pero mi mamá hacía algo cada Navidad y era su receta, que era la receta del espagueti. Entonces, era es un espagueti que nunca lo he probado, nadie lo hace como ella. Ella me decía: "Aprende la receta, porque cuando yo falte", yo decía: "Ay ma, cuando tú faltes, nombre nunca vas a faltar", ¿no? <laughs> Y ¿qué crees? Que no me aprendí la receta totalmente, eh eh, la he tra la he tratado de replicar, eh, más o menos me he acercado pero pero no no es igual mi mamá le ponía un toque bien especial, y muchas veces mi hermano y yo decíamos la Navidad así como de "no, mamá, pedimos Kentucky, hacemos algo", y mi mamá "no, no, no, el día que yo falte, quiero que ustedes, por lo menos, recuerden que yo les hacía su cena", ¿no? Y, si, la verdad es que, o sea, sí hubieron cosas que mi mamá pudo hacer mejor, pero hubo otras cosas que no hubiera habido forma de que las hiciera de mejor manera, porque fue una madre súper amorosa, súper amorosa, eh, híjoles, yo le decía cualquier cosa y cualquiera podría decir, era un alcahueta, pero no, la verdad es que mi mamá me entendía y me quería, eh, a mi hermano, eh, era una mamá como muy cristiana, entonces, siempre oraba por nosotros, y fíjate, te voy a contar algo bien bonito, que cuando a mi mamá le detectaron, bueno, no le detectaron, le diagnosticaron ya insuficiencia renal, eh, etapa cuarta, eh, por lo cual ya no tenía remedio, empezó con diálisis. Ella oraba y le pedía a Dios y me lo platicaba a mí y a mi hermano, y que le decía a Dios, "dame 5 años de vida más, nada más es lo único que te pido para ver a mi hijo casado. Es todo, y déjame conocer a mi nieto". Pues fue un milagro que yo creo que Dios le cumplió, porque justamente a partir de la diálisis que ella empezó con esto, ella vivió súper bien, no tuvo complicaciones adicionales, em, pero mi hermano conoce a la que hoy es su esposa, se casan y tienen un nieto. Entonces, mi mamá todavía pudo convivir con el primer nieto, conocer a la esposa de mi hermano, y meses después, pues, ya como al año que nace mi mi sobrino fallece, pero fueron exactamente 5 años que ella le pidió a Diosito. Entonces, yo lo veo con un mega milagro, la verdad, porque.
<laughs> Ah, okey. Ujú. Ujú. Ah. Ah, okey. A ver cuéntame de eso. Ajá. Ah. <chuckles> Para eso falta mucho. No. <chuckles> Ujú. Ujú. Ah, qué bonito. Ajá. Claro. Ujú. Ujú. Ay, qué bonito. Sí. Ujú. Ah. Ujú. Ujú. Oh. Oh, wao. Sí. Oye que
¿A quién se lo cumple? <chuckles>
Sí, no, o sea, sí es como m algo muy inesperado, pero o sea, qué bonito cuentas, ¿no? como, pues, esta parte que, pues, es historia de tu vida y que al final pienso que es parte de lo que eres ahora, ¿no? que te formó, que te moldeó, por así decirlo, y que lo integras como de cierta forma muy cariñosa, aunque no fue tan fácil, pues, que hoy en día lo lo adoptas y que lo abrazas muy bonito. La verdad es que me disfruté mucho de esta conversación y te agradezco, ¿no? por haberte abierto y por externar tantas cosas, pues, tan personales y tan fuertes. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco de verdad mucho por compartirlo.
Sí. Ay no, al contrario, me encantó recordar mi infancia contigo y, pues, por aquí andamos. Cuídate.